Kalau yang pertama kali banget yang aku rasain itu, yang jelas itu, eee, tentang tata letak kotanya sih, Kak. Itu beda banget, Kak. Kebetulan kan aku Jawanya tuh lumayan kampung ya, dari tempat tinggalku ya, Kak, ya. Itu kan, eee, isinya tuh cuma rumah, kebun-kebun, tanah gitu mentok. Paling ya agak kota, aspal paling lah, itu ada unsur kota-kotanya kan, ya. Nah, sedangkan di Jakarta ini bener-bener semuanya gedung, Kak. Hampir enggak ada pohon yang, ya ada sih di pinggir jalan, tapi itu kan, eee, kuantitasnya enggak sebanyak gedung-gedung yang ada di pinggir jalannya juga, Kak. Jadi, eee, ben a aku malah bisa dibilang kayak takjub, Kak, lihat kayak gituan tuh. Kayak yang biasanya cuma lihat pohon-pohon, lihatnya gedung-gedung tinggi gitu, pencakar langit. Dan itu kan kalau malam-malam, apalagi lagi itu banyak banget lampu kerlap-kerlip ibukota gitu, yang, e membuatku kayak terpana gitu. Jadi, eee, istilah kalau bahasa Jawa tuh gumun gitu, Kak, kayak takjub banget gitu. Jadi agak norak sih emang, cuma ya gimana lagi, yang yang namanya anak kampung terus pergi ke kota ya kemungkinan besar ya akan merasakan hal-hal yang kayak gitu sih, Kak. Itu sih yang paling aku rasain pas waktu itu, Kak.
Oke. <laughs> Oke. Bener. <chuckles> Gumun oke. <laughs> Oke, terus, eee, selain itu ya, impresi awal tuh tata letak kota. Ternyata di sana banyak gedung tinggi, dan itu bikin Kakak gumun, ya. Itu aku juga ngalamin sih, Kak. Dulu pertama kali ke Jakarta. Aku juga dari kampung juga nih, bener. Aku tahu aku tahu banget apa yang Kakak rasain. Eee, terus soal orang-orangnya nih, menurut Kakak gimana tuh?
Oh gitu. <laughs> Oke. Nah, itu, Kak. Untuk orang-orangnya itu, yang menurutku paling beda itu, cara ngomongnya. Jadi, eee, kalau di Jawa gitu, di lingkungan tempatku kan bisa dibilang kayak lumayan, enggak terlalu ngegas lah. Ngomongnya tuh nyantai aja gitu. Jadi ngegas tuh kalau misalnya bener-bener lagi marah, baru ngegas tuh agak-agak tinggi, nada bicara gitu. Tapi kalau di Jakarta tuh, sebenarnya kayak dia tuh nyantai aja, kayak ngomong, bicara apa, ngomong hal-hal bis biasa aja gitu. Cuma cara ngomongnya itu udah kayak pakai nada tinggi. Kayak, eee, misalnya contoh aku mau mau ke tempat makan gitu, mau beli makan gitu. Aku nanya, "Bu, eee, ada apa aja, Bu? Ada banyak nih," gitu. Kayak kayak sinetronnya gitu, "Banyak nih, mau mi minta apa aja lu?" Gitu. Ya, padahal aku nanya biasa aja, jadi kayak marah-marah gitu. Walaupun sebenarnya enggak semua orang kayak gitu di Jakarta, cuma kebanyakan yang kutemui kayak gitu. Walaupun sebenarnya dia niatnya enggak marah, dia cuma ngomong biasa aja gitu. Cuma emang beda aja gitu. Yang biasanya aku di rumah kayak, eee, nadanya santai, di sana, eee, bicara yang biasa aja tapi nadanya enggak nyantai gitu, Kak. Itu yang paling terasa sih dari dari pengalaman ku gitu, Kak.
Iya. <laughs> Bu santai gitu ya. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>